Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bien, también, muchas gracias.
Qué bueno, este, fíjate que, bueno, yo a veces hago que, este, pues limpieza en la casa, y y demás cosas, y creo que una de las cosas que pueden ser un poco, que no me gusta tanto, es como a lo mejor, eh, la lavar trastes, ¿no?, entonces, porque sí a veces, eh, soy un poco como asqueroso con el tema de la de la comida, entonces, no sé, mm, entonces me preguntaba si te resulta desagradable como ver comida pegada en en platos sucios, ¿qué opinas al al respecto?
Ajá. Sí. Ujú. Ah, sí. Ah. <chuckles> Pues mira, la verdad es que antes, cuando estaba, eh, en la adolescencia, la verdad es que sí me daba mucho asco, incluso recuerdo que mi mamá siempre me regañaba, porque dejaba la comida ahí, eh, sobre todo, no era tanto al estar lavando el plato y que tuviera comida, sino la comida que se acumula, eh, ahí en el en el en el lavadero, ¿no?, <chuckles> entonces, y esa sensación de tocarla y tener que tirarla, eh eh, se me hacía me daba mucho asco, y ahora, de más grande, la verdad es que ya, lo superé, pero todavía hay días que, mm, la sensación, ¿no?, a ti a ti, ¿cómo te ha ido con eso?
Okey. Okey. Ujú. Okey. Okey, sí. Ujú. Okey. Ah, claro, sí, sí, sí, sí, sí, claro. <chuckles> Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí sí, esto estoy igual, me siento identificado igual que tú, este, creo que también en un i en un inicio como que sí me daba como asco ver, este, pues, residuos de comida, y me pasaba el mismo problema que tú, que de deja tú el hecho de que, esté la comida pegada en los platos, sino de que se acumulaba, ¿no?, entonces, sí, sí era, este, pues, un poco desagradable, pero también, pues igual, pues era era, había había que que, pues pues limpiar esas esa zona, ¿no?, de todas maneras, para que no generara otro problema de agua estan agua estancada o cosas por el estilo, y este, y como tú dices, también, pues, yo creo que maduras un poco eso, ¿no?, entonces, como que tam tampoco te da, ya ya no te ya no te da asco, pero, este, pero sí, sigue estando ahí como todavía, híjole, como que la la la
Ajá. Sí. Sí. Sí. Claro. Exacto. Sí. Claro.
eh, la sensa la sensación, el verlo, olerlo, ¿no?, así como que como que no no me gusta mucho la textura, a lo mejor de de un yogur de ahí pegado en un en un vaso, yo qué sé. <chuckles>
Verlo. Sí. Exacto, entonces, lo ves más como por el aspecto visual al de la higiene, ¿no?